Wah, pas waktu itu tantangan terbesarnya, ini sih kayak harus yang benar-benar taat banget sama at sama kakak kelas. Jadi iya, harus patuh banget gitu kan, kan karena nggak ada guru-guru, semua guru-guru taruh percayanya sama kakak kelas ini kan. Terus ada satu momen di mana kita baru nyampe hari pertama, itu makannya tuh secara berjejeran dan aku harus ngasih makananku ke orang lain, dengan sendok dan garpu yang sama, ke orang lain. Heeh, aku kayak iya, kayak, ih jijian banget nih, gimana kalo kena virus, gitu kan. Nah heeh aku kepikirannya di kebersihan terus kakak kelasnya, "Udah, kamu tuh temenan apa bukan?" Gitu kan, dimarah-marahin lah. Terus kayak, ya udah deh kalau sakit ya ya udahlah mereka yang tanggung jawab, bukan aku gitu kan. Terus heeh.
Oh, taat banget gitu. <chuckles> Iya iya. Mhm, betul betul. Wah <chuckles> gimana tuh? Waduh. <chuckles> Waduh susah juga ya. Mhm, betul betul. Mhm, iya iya. Iya. <chuckles> betul betul betul. Tapi tapi kamu ada, apa, cara ngikapin kamu gimana tuh? Atau ya udah terima aja atau gimana?
Pertama itu tuh kesel kan, kalau kesel kan pasti kelihatan dong dari raut muka ya. Kesel gitu kan dari mata, gitu. Terus ya udah tuh aku lirikin aja kan tuh kakak kelas. Terus akhirnya di dikasih tahulah, "Ini loh kebersamaan kebersamaan!" Terus ya udah aku mah, "Ya udahlah, mau nggak mau sabar," aku gitu kan. 3 hari doang elah bakal cepet, aku gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku membagikan itu ke orang lain. Mhm.
Mhm, betul betul. Iya, dong. <chuckles> Mhm. Iya iya, <chuckles> setuju setuju. <chuckles> Oh, ya ya. Ujung-ujungnya tapi seru-seru juga ya acaranya ya? Oke oke.
Oh, seru banget. Heeh, cuma di hari pertama itu sangat menjebak dan tantangan terbesar di itunya, di apa, harus membagikan, apa ya, sesama sendok dan garpu ke orang lain.
Oh, iya iya. <chuckles> Aku ngerti ngerti ngerti. Mhm.
Heeh. Kalau Mas sendiri nih, boleh cerita dong tantangan terbesar yang Mas hadapin pas ke Curug?
Mhm, kalau aku sih ya, mungkin tantangan terbesar aku mungkin, lebih ke mobil mobilitasnya ya mungkin ya, harus, mmm, apa, ngelewat ngelewatin kayak, mmm, medan yang agak curam mungkin, terus juga bareng rame-rame itu agak susah juga sih, apalagi jalannya sempit ya, dan orang yang lewat itu banyak juga kan bareng temen-temen, kan ya.
Mhm. Mhm. Oh.